ส สวัสดีครับคุณเฮาส์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
สวัสดีค่ะคุณ Hat <exhales>
ครับผม วันนี้ เป็นไงบ้างครับ? อากาศวันนี้ อากาศดีไหมครับคุณเฮ้าส์ที่บ้าน?
อือฮึ อากาศดีค่ะ ออกไปใน เวย์ ค่อนข้างหนาวนิดหนึ่ง
อ๋อ อุ๊ย อยากได้คำ อยากได้ยินคำนี้แถวบ้านผมมาก ๆ เลย ช ใช่ครับผม ผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ร้อน <chuckles>
ค่ะ คำว่าหนาวเหรอ? อ๋อ จะต้องเปิดแอร์ค่ะ <chuckles> อา
นี่ใกล้จะ ใกล้จะได้เปิดแล้ว ผมอะผมรอ 18:00 อยู่ ผมจะได้เปิดแอร์สักที พอดีว่า ประหยัดไฟที่บ้านครับคุณเฮาส์ <smacks lips> ใช่เลยครับผม
ปกติเปิดแอร์เป็นเวลาเหรอคะ? อ๋อ มัน มันช่วยได้เยอะไหมคะ?
ก็ช่วยประหยัดไฟได้ครับผม ถ้า ผมเคยทดลองเปิดตอนช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนอะ ในระยะเวลาเท่ากัน 6 ชั่วโมง ค่าไฟต่างกันเยอะเลยครับ คุณเฮาส์ อืม ๆ
อือฮึ ประมาณกี่บาทอะคะ?
ก็หลัก 500 ครับผม 400-500 ขึ้นครับ ครับผม อา
อ๋อ อืม ๆ โอเค ค่ะ
ประมาณนี้เลย อือ ก็เลยแบบว่าเซฟ ๆ นิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ <chuckles> อา
อืม ดีค่ะ ๆ โดยเฉพาะวันที่อากาศไม่ได้ร้อนมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ดีค่ะที่ได้ ค ได้คุม แล้วแบบเนี้ยค่ะ ปกติอากาศดี ๆ แบบเนี้ย ปกติคุณฮาว คุณ Hat จะต้องแบบดูรายการบันเทิงบ้างไหมคะ? หรือว่า ไม่ค่อยดู?
ใช่ ใช่ครับ อา ครับ อา ก็ดูบ้างครับ คุณเฮาส์ ก็ชอบดูรายการบันเทิงที่แบบว่าเราเห็นในเพจในเฟซบุ๊ก บ่อย ๆ อย่างพวกโหนกระแส อะไรพวกนี้ครับผม ที่แบบว่าเด้งมาใน feed บ่อยมาก ๆ เลย อา ไม่แน่ใจว่า คุณเฮาส์เคยดูไหมครับ รายการนี้?
ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ ไม่ ไม่ค่อยชอบเท่าไรค่ะ แบบว่ารู้สึกว่า เราอาจจะอยากตามข่าว หรืออะไรอย่างเงี้ย ใบ แบบวิจารณญาณเรามากกว่า ไรเงี้ยค่ะ ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แต่ว่าถ้าอย่างงั้นต้องถามคุณหมวก เพราะว่าคุณหมวกเนี่ยค่อนข้างที่จะดู ใช่ไหมคะ? เอ่อ รายการบันเทิงที่แบบเหมือนสร้าง สร้างความขัดแย้งเพื่อเรตติง อะไร คล้าย ๆ ประมาณโหนกระแส หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง คิดว่า มันควรถูกควบคุมไหมคะ?
อา ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม ครับผม อา ครับผม

อืม อือ ๆ
ประมาณนี้ครับคุณ คุณเฮาส์ <chuckles> ยาวไปไหม? ขออภัยด้วยครับ <chuckles> อา ครับ
อืม ๆ ไม่ ๆ ไม่ค่ะ ส เพลิน ๆ เพลิน ๆ ก็จริงค่ะ เห็นด้วยค่ะ ก็มีความรู้สึกว่า ข้อดี ไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ มันก็อย่างที่บอกว่า มันมีบาง main เขาเรียกอะไรนะ main ข่าวสาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่บางทีเขาก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องที่แบบประชาชนเดือดร้อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รายการประเภทเนี่ย ก็จะมีความหยิบเรื่องบางเรื่องที่แบบ อ่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็เอามาเปิดเผย อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้น ล มันก็เป็นการแบบปกป้องคนที่ได้รับผลกระทบด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ อืม ๆ แต่ว่าก็ถ้าแบบข้อดี หรืออะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ของการที่แบบเราควบคุม อะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่ามันก็เป็น เบสิก ของความรับผิดชอบของสื่ออยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออ เพราะว่าจริง ๆ มันก็ต้องควรที่จะแบบมีจิตสำนึกในการที่แบบกระตุ้น ท เนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อืม แต่ว่า
อา คุ อา ครับ อา ครับ ใช่ครับ อา ครับ ใช่เลยครับผม อืม ใช่เลยครับ อา ครับ อืม ครับ ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่เลยครับผม ก็ถ้าอย่างเป็น อ่า คุณ คุณเฮาส์ก่อนครับ คุณเฮาส์จะบอกว่า
ค่ะ อ๋อ กำลังจะพูดเรื่องแบบข้อเสีย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ ใช่ เพราะว่าแบบบางทีมันก็ พอเราเซนเซอร์ ถ้ามันมากเกินไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะไม่ได้เห็นเนื้อหาที่แบบ ม ม มีความยุติธรรม หรือว่ามีคุณค่า หรือว่าให้ประโยชน์ อะไรอย่างเงี้ย ต่อเรา ก็ประมาณนั้น อือฮึ ค่ะ
อ้อ ได้ ๆ ครับผม ได้เลย อา ครับ อ๋อ อา ๆ เข้าใจได้อยู่ อา ครับ ครับผม ก็อย่าง เอ่อ รายการ ผมจะยกตัวอย่างรายการทีวีที่ อ่า ผมรู้เลยว่าเขาอะมีจิตวิทยาในการแบบสร้างเรตติง โดยการที่ เซฟโซน ให้กับรายการตัวเอง 100% ก็คือรายการโหนกระแสนั่นเอง
ค่ะ อะฮะ อา อยากรู้เลย อา โอเค <laughs>
เขาอยู่ในกลุ่มรายการที่ใช้จิตวิทยาในการปั่นจิต เรียกว่าปั่นจิตคู่กรณีทั้ง 2 คนน่ะ ให้มี ด ให้เกิดการ drama กันเองผ่านรายการ เพื่อสร้างเรตติงให้กับตัวเอง โดยที่ตัวเองอะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเลย ก็คือแบบใส ๆ วัยรุ่นชอบ ก็คือเราไม่ได้เป็นคน เมก เมก เรื่อง drama ขึ้นมา เราแค่แบบพูดอะไรนิด ๆ หน่อย ๆ เพื่อกระตุ้นต่อมให้คนทั้ง 2 ฝั่งอะ เขาเกิด drama กันแค่นั้นเอง ถ้าเกิดว่าคุณเฮาส์ดูบ่อย ๆ คุณเฮาส์จะพอจะจับการพูดของพิธีกรได้ว่า เขาค่อนข้างมีความฉลาดในการพูดแหย่ให้เสือออกจากกรงได้ อา <chuckles> ประมาณนี้ครับ อา
อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ว้าว <chuckles> มีเทคนิคในการหลอกล่อให้พูดออกมา อะไรประมาณนี้ หรือว่าแบบทำอะไรที่มันจะดูเป็นแบบ Viral ประมาณนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ครับผม ก็ ใช่ ๆ เลยครับผม ก็ค่อนข้างที่จะ ฉ ฉลาดอยู่ แต่ก็เข้าใจแหละ มันก็คือธุรกิจของเขาครับ ตรงนี้ อืม
อืม แล้วคุณ Hat มองว่ามีวิธีไหนไหมคะ ที่ผู้ผลิตรายการจะสามารถแบบทำให้รายการมันแบบน่าสนใจ โดยที่เราไม่ต้องแบบพึ่งความขัดแย้งอะไร หรือแบบเรื่องราวเกี่ยวกับแบบผัวชาวบ้าน เมียคนอื่น หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ?
อา ครับ อา ครับผม ก็ อาจจะต้องเป็นรายการที่ไม่วุ่ง ไม่มุ่งแสวงผลประโยชน์ให้กับตัวเอง หรือว่าไม่ใช้ ไม่เป็นในส่วนของรายการที่เป็นการค้า หรือว่าทำในเชิงพาณิชย์